ずっと一緒にいると、そうですよね。うーん。
はい。それでやっぱり、こう、またね、私は、こう、やっぱ、家族の中ではかなりレアキャラなので。やっぱりもう10年ちょっともうずっと外に、あの、いるので。あの、やっぱり、だから私は帰ってきた時妹も言ってたんですけど、私は帰ってきた時に、こう、まあ、親戚家族がこうみんなで集まってきてくれるとか、こういう昔話を、あのみんなでできるっていうのが、あのすごい楽しいって言ってましたね、うちの妹は。はい。<chuckles> そうなんですよ。だから、なんか、ちょっといざこざしているところとかあったとしても、こう、親戚とかで。もう私が帰ってくれば、もう大体大丈夫です。
うんうんうん。 はい。 はい。うん。 ええええええ。 ない。 確かに、レアキャラの特別感があって。 うんうん。はい。うんうん。 わ、良いですね。<chuckles> 良いポジション。うーん。
はい。<chuckles> そうなんです。だから、もう、お薬ですね、私は。もう、みんなの。<chuckles> そう、ね、それこそ、そうやって集まってなんか話したりとかするのは、ちょっとね、楽しい瞬間ですよね。うん。家族の集まりとかあります？親戚とか、それこそ。
うんうんうん。素晴らしい。 うんうん。 ええ、えええ。 あんまり親戚の集まりは、や、中々もうすだいぶ少なくなってきたんですけど。まあ、実家の方には、あの、よく帰るので、年年に数回は。
はい。 あ。 はいはいはい。 うんうん。 はいはい。 あ、数回帰れるんだ。素晴らしいですね。はいはい。
はい。 九州で、私福岡で、実家が鹿児島なので。うーん。
ああ、はいはいはい。じゃそんなに遠くないので、あれなんですね。
そんなに遠くなく、はい。
うーん。いいですね。私もすぐ帰れる距離に住みたいなって思いますね。でもはい。
でも最近だとほんとにね、ほんとンターネットが繋がって。うーん、顔見ながらそうですよね。
そうね、はい。ま、だいぶ楽になりましたね。はい、それこそ妹とは、ほとんど毎日電話してますね。はい、だからそういうコミュニケーションを結構大事にしている中の1つかもしれないですね。
うんうんうんうん。